Hmm, biasanya ini sih, kayak ngeganti jalan di rumah. Jadi misalkan kayak aku tuh berdiri di depan pintu atau mungkin, eee, sesuatu yang bisa aku buat, eee, ini ya kaya tread ala-ala treadmill gitu ya, tapi kan treadmill kan mahal ya, bisa dibilang gitu kan. Nanti takutnya nggak nggak apa ya, nggak dilanjutin gitu, jadi sayang banget kalau beli treadmill mahal-mahal gitu, jadi ini coba kayak ala-ala treadmill gratisan gitu kayak <chuckles> Jadi, tinggal jalan aja gitu, tinggal jalan, tapi kaya jalannya tuh kayak jalan ngebayangin kaya di treadmill, gitu loh. Jadi nanti, eee, heeh, jalan di tempat gitu, kalau treadmill kan sebenarnya kayak jalan di tempat juga, tapi ada alatnya yang gerak, gitu ya. Nah, kalau kalau aku sih biasanya kayak jalan di tempat biasa aja sih, dan itu juga, eee, menyenangkan sih buat aku.
Nah, gimana, tuh? Oh, gitu, iya ya ya ya ya, heeh. Iya. Iya, ya. Kayak gimana tuh, Kak? Penasaran nih, jadinya. Heeh. Jalan di tempat maksudnya? Jalan di tempat? Heeh. Iya. Oh, baru tahu loh, ada kayak gitu caranya, unik juga sih. Tapi kalau untuk, eee, ap,a selain, eee, tadi, selain yang latihan tadi yang dengan video, ada lagi nggak sih, Kak, yang sering Kakak lakukan? Ya, mungkin sekedar untuk gerak-gerak badan, gitu?
Iya, heeh. Mhm. Nah Nah, aku biasanya juga ini sih ngikut ngikutin kayak tips yang ini, apa, kayak dari samping gitu-gitu, kayak ya, ini loh, kayak misalkan kakinya diangkat gitu, terus kayak mhm, gerakannya lebih heeh, lebih sederhana tapi itu tuh menurut aku juga susah gitu loh, buat dilakukan sama pemula, gitu.
Oh, yang gerakan se yang cuma sederhana-sederhana gitu ya, Kak?